لأ أنا كنت من النوع الصعب شويّة، لأن يعني ما بادّيش الأمان أو أدّي ال ال ال الثقة لحد
صعب شوية. إمم.
آآ بسهولة حتّى لو كان قريب مِنّي، لازم لازم آه أفضل معاه كده حبّة حلوين وشويّة اختبارات كده والدنيا حلوة، بس مجرّد وجود الناس دي مجرّد وجود الناس دي حواليكِ في الشغل، حتّى لو مش تتكلّمي معاهم أو كده، بس في شويّة حاجات بسيطة أو مستلطفة حد أو كده، ده بيفرق معاكِ كتير يعني، بيخلّي الواحد اللي هو، <tsk> لأ أنا مش لوحدي، عايز أقول لِك بقى دخلت في حتّة يعني زعل جامد، مش زعل يعني باحاول أسأل.
آه عشان كده بقى آه. إمم. اهم. طبعًا. أيوه بالضبط، اهم. آآ خُفت من الوحدة دي؟ خُفت منها، إمم.
آه ،آه خُفت خُفت تبقى سبب في تجربة فاشلة للشغل.
أيوه. إمم.
أو تخليني ما أعرفش أكمل في الشغل في المكان اللي أنا فيه، بس الحمد لله تغلبت عليها وقاومتها بصراحة، وعملت كمان أصدقاء، مش عايزة أقول أفضل من أنا عم كلمتهم، علي أس لأن أصلًا الناس القديمة كنت باتواصل معاهم، يعني عشان دايمًا أحل المشكلة دي، أح مشكلة الإحساس بالوحدة دي، كنت ب باتواصل دايمًا مع الناس التانية، يعني لو مثلًا الشغل م مش محتاج مثلًا إن أنا أبقى مركّز فيه أوي أو إن أنا قاعد لوحدي أو كده، باتكلّم مثلًا، أفتح ديسكورد مثلًا معاهم، إيه أخباركم، إيه الدنيا، الشغل القديم عامل إيه؟ طب مش عارف مين، وكل ده.
إمم. أكيد. إمم. ده عشان ما تحسش بالوحدة يعني؟
بالضبط مش عارف مين اللي كنا بنلع بنتريق عليه في الشغل لسّه زي ما هو ونقعد نضحك شويّة، يعني اتغلبت على الحتّة دي بصراحة. آه بالضبط
همم. إمم، تضحك مع زمايلك يعني، طَب وبالنسبة لأصدقاء الشغل الجديد بقى، يعني ما حاولتش إن أنت تندمج معاهم أوي بحيث إن أنت يعني آمم، هُم ما كانوش بياخدوا الخطوة إن هُم ي ي يقربوا منّك أو ي يحاولوا إن هُم ي يساعدوك ب بحاجة، يفهموك الشغل الجديد ماشي إزاي، الدنيا ماشية إزاي، بحيث إن هُم يقربوا منّك شويّة وأنت تقرب منهم يعني؟
إمم.